Pati balik abroad. <chuckles>
Ah, ayun, pero ngayon ano yung mga pinagkakaabalahan mo?
Ano, sa ngayon pahinga muna gawa nga ng ano, kakagaling ko lang sa opera.
Hmm. Tama. Tama, oo nga tsaka dapat magpahinga yung katawan mo.
Kasi mm.
Mm.
Eh, sabi ng doktor bawal mapwersa, kaya ayun.
Tama, tama. Parehas pala tayo. <chuckles> Parehas pala tayo, eto tambay lang sa bahay, kain, tulog, mga gan'yan. <chuckles> Nakakainip din minsan kaya 'pag sa hapon talaga, lumalabas ako na lumalabas ako ng bahay para maka ah, langhap ng sariwang hangin ba, yung mga ganun. <chuckles> Ayun, i mm, mm.
Kayo ho? Opo. Kayo ho? Ano <chuckles> Mm. Mm. Hmm. Oh, anong gusto niyo maglaro ng sports or magpahinga sa bahay tuwing weekend?

Diba?
Bale parang ano na na ano kayo, parang, yung gusto niyong laging may kausap ganun.
Mm. Oo tama, tama ayun kaya nung isang araw naramdaman ko talaga sobrang lungkot ko, nagpunta ako sa labas, nagliwaliw ako sa mall mga ganyan. Ikaw ba? Paano ba nakaka-apekto yung mood mo sa pisikal na kondisyon sa iyong desisyon na maglaro ng sports o magpahinga sa bahay?
<chuckles> Ano, iniisip nakaka-apekto sakin kasi, na gawa na iniisip ko healthy na ako ganon. 'Pag nag-exercise.
Mm. Ah. Oo nga. Tama-tama.
Mm.
Ayun, maraming salamat sa mga ideya na nai-bahagi mo, marami akong natutunan sa pinag-usapan natin. Ayan.
Maraming sala hmm. Maraming salamat din po. Hmm. <gasps> Maraming salamat po.